Ya, şöyle, bence çok şey, eee, öncelikle bu düzenleyiciler konusunda çok, eee, joker parçalar seçilmeli. Renk olarak mesela bir dolabın içerisinde de olsa tamam orada gözükmeyecek ama dışarıya çıkartıldığında açık bir, eee, mobilyada kullanılacaksa da estetik de gözükmesi gerekiyor bence. Bir de, hani, ben şeye de birazcık dikkat ediyorum, hani, birazcık sürdürülebilirlik gibi meselelere. Öyle olunca, böyle, biraz daha kâğıt kartondan ürünlere de yöneldiğim olabiliyor. Ev kurma konusunda da şöyleydi, ben buraya asıl öğrenci olarak geldim. Hani, çok küçük bir bütçem vardı. O yüzden, eee, çok 2'nci el mobilya çok aldım yani. Eee, böyle, online internet sitelerinden, Ya, eşyalarını satan insanlardan gittim, aldım. Hani, şu anda o yüzden o kadar, böyle, hani, fonksiyonel olarak onları düşünmeden aldım bir de alacak Ucuz, okay eee, şey, eee, eşyalarımı koyabilirim gibi bir gözle baktım. Ama, hani, bütçe arttıkça tabii ki bence, böyle, farklı detaylar, eee, daha önem kazanıyor bence diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Daha farklı çözümlere gidilebilir. Hı hı. Evet. Eee, peki, eee, be beraber yaşadığın partnerin ya da diğer aile üyeleri senin bu, ııı, düzenine, eee, onlar da riayet ediyor mu? Eee, yoksa onların aslında daha, ııı, farklı bir yaşam tarzı mı var? Eee, ortak bir noktayı mı buldunuz zamanla? O aileyle, eee, yapılandırma süreci nasıl gerçekleştirdi ev yaşamını?
Eee, ben partnerimle yaşıyorum. Partnerim biraz daha ne nerede olsa, eee, dert olmaz gibi bir yani, şöyle, düzenli bir insan, hatta belki benden daha düzenli bir insandır ama estetik olarak çok bir kaygısı yok veya, işte, her şey, çekmecelerin için çok düzenli olması gerekmiyor. Bence de s her zaman düzenli olması gerekmiyor ama en azından işimizi kolaylaştırsın şeklinde. O biraz daha böyle.
<chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. O noktada aynı yerde buluşuyor musunuz? Aynı, ııı, şeyi düşünüyor musunuz?
Yani, dürüst konuşmak gerekirse bu yüzden çok tartıştığımız oldu ilk başlarda bu düzene adapte olurken, yani, bambaşka çünkü, işte, eve ilk taşındık, be
Anladım. Hı hı. Evet. Bu çünkü partnerler arasında önemli olabiliyor dediğin gibi.
Evet, evet, ya, eve ilk şey, eee, taşındığımızda ben, böyle, daha, eee, estetik olarak ya, veya, ne diyeyim, duvarlara bir şeyler asalım, işte, bu tarz şeylere çok önem veriyordum. O sadece, böyle, "Tamam, bir dolabımız olsun yeter." gibi bir hissiyattaydı. Eee, o yüzden o zamanlar bayağı terstik ama bir şekilde birbirimize o, hani, ortak bir alanda buluştuk gibi oldu. Yani, ben biraz daha, eee, rahatladım bu konuda. Çok, hani, mükemmeliyet olmuyordum. Aynen öyle, aynen öyle yani. O şekilde çözüm bulduk gibi oldu.
Hı hı. Evet. HI hı. Hı hı. Evet. Birbirinize uyum sağladınız günün sonunda. Hı hı. Evet.